Claro que sí, claro que sí. Es más, ¿sabes? Ahorita escuchándote, mira qué bueno es conversar con alguien y y tener otras ideas. Como que a veces hay puntos ciegos que uno no ve, ¿no? Y te agradezco. Pero, ¿sabes qué estaba pensando ahorita mientras me me me hablabas y me dabas más ideas? Que le puedo decir que tenemos una reunión de accionistas. <laughs> Una reunión de negocio y primero como plantearle todo lo que ha avanzado. Oye, mira, hice esta capacitación, ya están los productos aquí, mira, ya todo esto está estructurado. Incluso, ya tengo como montada, eh, las hojas en en Google Sheets, que es como Excel. Mira como ya está todo aquí, ta, ta, ta, toda esta ruta, cómo sería el envío, cómo sería todo, este sería el porcentaje de ganancia, esto sería lo que se va, eh, se queda TikTok, se queda la plataforma con esto. Es decir, enseñarle todo como si tuviéramos una reunión de negocio, hacerle una presentación.
Claro. <laughs> Buenísimo, buenísimo. Claro. Claro, y así y así totalmente, y así lo haces muchísimo más formal, y él ve como más compromiso, inclusive, en tu negocio, y y pue así te va a apoyar muchísimo más, porque ve que sí estás preparada, que que estás haciendo todo, que te estás organizando y que va en serio. Entonces ahí él le va a poner, tal vez, un poquito más de seriedad, y me encanta, porque aparte los separas de lo que es la familia, ¿no? Entonces, le puede poner un poquito más de entusiasmo. Me encanta tu reunión de accionistas.
Claro que sí, así lo voy a hacer y y me voy a vestir como toda una mujer empresaria. O sea, me me voy a meter en el papel completo, y es que después voy a volver por aquí a contarte cómo me fue. Le voy a hacer la presentación completa, primero presentándole todas las bondades de cómo va el negocio y después diciéndole, pues, lo que necesito para que nos podamos posicionar, y además decirle que estamos como en contra del tiempo, es decir, que deberíamos hacerlo ya. Tal vez no es que vamos a vender todo lo que se quiera ya, pero podemos empezar a posicionarnos y tener algunas ventas para que el año que viene, pues, estemos mejor parados en este negocio que estamos aprendiendo. Así que, me encanta. Gracias por abrirme un poco la mente y darme todas estas ideas y además por escucharme. Y como te digo, te voy a estar contando los resultados, así que te agradezco mucho.
<laughs> De entaconada y todo. <chuckles> Buenísimo. Sí. Espero esa llamada, me va a encantar saberlo. Hasta luego.